À, bạn ơi, ờ, mình là một người mà rất là thích sáng tạo ấy, và mình cũng hay là tự sáng tác các cái, á, sản ph phẩm hay là các cái tác phẩm của mình về, ờ, ờ khi thì mình lại sáng tác một số các cái bài hát này, lúc thì mình lại tự, ờ, ờ, đề tự sáng tạo ra những cái hình ảnh mà bây giờ công nghệ AI mình thấy nhiều quá ấy, mà nó rất là thú vị ấy, nên là mình cũng rất là hay tạo ra các hình ảnh, rồi các video để mà mình tự, ờ, à, edit lại để, ờ, thành một cái tác phẩm ấy. Thì, ờ, mình cũng rất muốn là để được chia sẻ với mọi người, nhưng mà ở trong lòng mình ấy, lúc nào cũng có dấy lên một cái nỗi lo đó là, ờ, khi mà mình, ờ, chia sẻ ra như thế xong rồi thì, ờ, mình cứ hay cảm thấy lo lắng lắm. Lo lắng, á, đủ thứ luôn, về, ờ, ờ, cái phản ứng của mọi người này, rồi mình nhiều khi mình cũng cứ lo mông lung ấy, mình cứ không dám là chia sẻ ra, mình cứ sợ sợ cái kiểu gì ấy. Đó, thì, à, bạn có cái cách gì có thể, ờ, khư giúp cho mình là cải thiện đi được cái nỗi lo này không?
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, mình nghe mình hiểu sơ sơ ha, tức là bạn cũng là một cái người cũng là mang cái thiên hướng có nghệ thuật nhiều ha, vừa sáng tác giỏi nè, tác nè, rồi còn tạo hình ảnh rồi làm video nữa. Thì, ờ, cái cái điều này bạn đã làm gần đây, đúng hông? Thì, ờ, ví dụ những người thân quen đi, mình chưa nói là mình sẽ, ừm, công bố trên mạng xã hội, mà những người thân quen, ví dụ như là những người trong gia đình hoặc là bạn bè thân thiết á, thì bạn có cho ai nghe thử hoặc là xem thử những cái tác phẩm của bạn hông?
Ừm. Ờ. Ờ. Ờ. Đó, đó, thì mình cũng có một vài người bạn, cũng như là có gia đình ấy, thì mình cũng muốn là cho họ xem thử, nhưng mà mình cứ lo lắng, kiểu, mình cứ hay lo lắng lắm, mình cứ hay nghĩ ra những cái, ơ, viễn cảnh là "Ôi, bây giờ mình cho họ xem rồi họ về họ phê bình thì sao?" D đó, rồi họ phản ứng á là lỡ may rồi họ lại làm như thế nào đó, rồi tự dưng, ờ, mình lại thấy mình bị mất hứng đi hay là, ờ, tự dưng lại rõ ràng mình đang rất là tâm huyết với nó ấy, tự dưng mình bị chê thì, ờ, lại cũng thấy là nó kiểu gì ấy. Rồi nhiều khi mình cũng sợ là mình bây giờ mình sáng tác rồi mình chia sẻ ra như thế, rồi, ừm, tự nhiên nó nó mất hay đi, rồi, cái gì mình cứ hay có suy nghĩ là, kiểu như là, cái gì mình làm thì cứ khi nào mình trọn vẹn đi rồi ấy hay là mình, ờ, OK, mình công bố rồi thì không sao, còn nếu như mình chưa nói mà mình lại cứ nói trước như thế này thì nó hay, kiểu như là, s mình sợ là mất thiêng ấy bạn, đó, cái kiểu là như thế.
À, cái phản ứng như thế nào, đúng hông? Ừm. Ừm. Hiểu, kiểu là, cũng lo lắng là sợ nói trước nhiều quá rồi bước không qua thuận lợi, đúng hông? Ờ, bạn bạn ng ừm, tức là cho mình hỏi là những cái thiên hướng của bạn như là sáng tác nè, thì bạn làm độc lập hay là bạn cũng có học hỏi từ ai để bạn làm?
Đó, đúng rồi, đúng rồi! Đấy, nên là mình cứ, ơ, hay băn khoăn lắm. Ừm.